Eh, ben, alors, effectivement, heu, il y a un peu le le le tout qui a changé parce que, derrière ça, heu, je me suis pris, vraiment, voilà, une douche froide et là, je me suis dit, heu: «Bon, il faut que je change quelque chose, heu, il y a un truc qui va pas, quoi!» et bien sûr, je suis allé demander un peu à mes potes et tout et ouais, ils m'ont un peu avoué, à demi-mot, que, ben, voilà, il faut faut bien s'habiller, quoi! Il faut être stylé, il faut être à la mode. Alors là, j'ai dû faire un travail, me poser des questions: «Mais qu'est-ce que c'est, être à la mode? C'est quoi, être stylé?» Tu vois? Alors, je suis allé faire du shopping avec, heu, mes amis. Heu, en plus, moi, tu sais? J'étais un peu un campagnard à l'époque donc heu, <chuckles> je voilà, je connaissais pas trop ce monde et heu ouais, ils ils ils m'ont amené, du coup, dans des boutiques en ville et là, j'ai commencé à m'acheter, heu, bah, voilà, un un jean sympa, heu, un polo, heu, alors, avec l'aide de mes potes, hein, parce que j'avoue que je savais pas m'habiller, moi, heu, heu, bon
Oui. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. <laughs> Ouais, je vois. Ouais, c'est ils étaient importants dans, finalement, ces choix mais comment ça se fait que tes tes tes amis, avant ça, ils t'avaient pas dit: «Oh, dis donc heu, il faudrait peut-être changer un petit peu» et puis même toi, à leur façon de s'habiller, tu te disais pas: «Ah mais j'aime trop comment ils s'habillent, moi aussi, j'aimerais avoir, par exemple, juste le même pull»?
Mmh. <chuckles> Si, mais mmh, je sais pas, ouais, ça me mmh, en fait, j'avais pas cette réflexion. Je je m'en foutais, en fait. Franchement, je m'en foutais et là, j'étais vraiment, heu, rentré dans un dans un mécanisme de, voilà, je veux plaire aux filles. Enfin, je veux plaire, en tout cas, à cette fille et heu, et du coup, je me suis dit: «Beh, comment on fait?» Tu vois? Et c'est là que je leur ai posé la question et qu'ils m'ont expliqué, heu, voilà, qu'il fallait bien s'habiller et donc j'avais, du coup, par déduction, compris que je m'habillais mal. Heu, voilà, donc je suis allé faire ma garde-robe. Nouveau nouveau jeans, nouveau polo, heu, nouveau pull, évidemment, en passant aussi parce que là, on était en période, hein, je te remets dans le contexte, de la tectonique, donc c'était la grande mode des crêtes, des crêtes avec beaucoup de gel. Heu, voilà donc après, heu, voilà, une petite période de transition d'1 mois, me voici qui débarque, heu, dans mon club de basket avec, heu, mon nouvel attirail et mon nouveau style, heu, n voilà, de de nouvel homme, hein, heu, stylé, heu voilà.
Sans plus. Ouais. <chuckles> <laughs> Tout à fait. D'accord, oui! D'accord. <chuckles> De changement radical dans ta vie, et comment tu l'as vécu, bah, cette cette 1re fois où tu arrives à ton club de basket avec cette tenue? Est-ce que tu avais, peut-être, un peu d'appréhension en te disant que les gens ils vont te dire: «Ah mais tu fais quoi? Pourquoi tu es habillé comme ça?» ou au contraire, heu, tu avais hâte qu'ils te disent: «Waouh, mais tu es trop bien habillé!». C'était quoi, ton ressenti à ce moment-là?
<chuckles> Bah, écoute, heu, tu sais? Souvent, dans ces âges-là, ça arrive, heu, que les genres changent d'un coup et heu, comme ils d comme on dit: «Ils ils glow up» heu, et heu, et moi, j'avais vraiment ce sentiment-là parce que j'ai même remarqué rapidement, heu, dans mon collège, en en avec ma nouvelle tenue, mon nouveau style, que j'avais des des remarques positives pour la 1re fois. Si tu veux, ça m'est arrivé, j'avais des filles de ma classe qui me disaient: «Wahou, tu es beau, heu» et là, je me disais: «Mais c'est dingue, heu, c'est c'est c'est incroyable. C'est aussi facile que ça?» entre guillemets donc en fait, heu, je me sentais rapidement, vachement mieux dans mes baskets, quoi!
Mmh. <laughs> C'est ça. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, ça flatte, heu, finalement, tu t'es dis: «Bah, en fait, ils avaient grave raison, heu, le style, c'est super important» et toi-même, du coup, tu devais mieux te sentir dans ta peau?